อ๋อ ต้องบอกว่าโอกาสอยากกินนี่แหละค่ะ ก็ ก็ทำได้เลยเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่าย แล้วก็เราแบบไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะคะ ไม่ต้องรอให้ถึง อ่า วันพิเศษก็ได้ หน้าร้อนก็กินแบบ ชาบู หมูกระทะ สุกี้ ได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวนี้ไม่ ไม่เลือกฤดู กาล แล้วเนาะ หิวเมื่อไหร่ก็กินเลยค่ะ
อืม ก็จริง แล้วยังต้องใช้เตาแบบว่าเตาถ่านเหมือนเดิมไหมคะ หรือว่าเปลี่ยนเป็นแบบว่าเตาแบบ เขาเรียกว่าไร เตาไฟฟ้า?
อ๋อ เปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้าแล้วค่ะ เพราะว่าไม่ไหวค่ะ เพราะว่าแบบจุดไฟไม่เป็น <chuckles> จุดไฟไม่เป็น
ที่บ้านล่ะคะ ถ้าเกิด คุณ คุณ คุณแม่ล่ะค่ะก็ยังเป็นเตา เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะ? เป็นเตาไฟฟ้าแล้ว
อ๋อ คุณแม่เนี่ยเป็นเตาเหมือนเดิมค่ะ เตาอั้งโล่เหมือนเดิมค่ะ
อา คลาสสิกมากค่ะ โอเค ค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันความทรงจำกันน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ